عشان الصوت التلفزيون ما يع ما يكونش عالي فهُم هيسمعوا ي
ما يتسمعش آه فمراعاةً بقى إن هو آه إن أنتم بقى إزاي عايشين حياتكم، وفرحانين وفي حزن عند جار في جر في جيراننا. فكان في تقاليد آه والله كانت حاجات صعبة أوي. حد مثلًا نجح في العمارة
يا خبر! ياه! ي إيه الجمال ده! هي صعبة بس بس حلوة يعني امم.
جدًا حَد نجح في العمارة، تبُصّي تلاقي إيه آآ كل شويّة صندوق بيبسي جاي لِك من حتّة أ أصل ف جارك الفُلاني عرِف إنّكم نجحتم فجاي م جايبلو باعِت لكم ده. تلاقي إيه البواب باعِت كل شويّة صندوق، عشان لمّا الناس تيجي تبارك، يبقى في حاجة ساقعة تتشرب. فحرفيًا ما كُنّاش بنعرف هنعمل إيه بالحاجة الساقعة دي كنّا بنقعد نوزّعها بقى عليهم تاني فاللي هُم جايبينها لنا ونوزّعها عليهم. أ فاكرة الأزايز الإزاز ال اللي هي البيبسي الإزاز دي، أيوه الصاروخ دي فكان آآ أي مُناسبة تبُصّي تلاقي في العادات وال أ كُلّنا واحد يعني مثلًا، عاشورا تبُصّي تلاقي ماما عملِت ال عاشورا دي في البتاع وإحنا نقعد نوزّعها أنا واخواتي على العمارة كُلّها. وجارتنا توزّع عَلينا، مع إن كُلّه مُمكن يبقى عامل بس كُلّنا لازم نوزّع على بعض. ده عادة من العادات والتقاليد، ما بقتش موجودة دلوقتي. بقى كل جار في حاله، صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي.
<giggles> الله! ياه! تحفة. الصاروخ آه، أيوه إمم. الله الله. آه. أنتم كنتم أ آه، أنتم كنتم يُعتَبَرأ أُسرة، كبيرة، عيلة، مش مجرّد جيرة. يعني آه يعني حلو أوي يعني أنتم كنتم في العمارة ع كلكم عارفين بعض؟
بالضب آه، كان أمان. كُلّنا عارفين بعض حرفيًا، يعني من أول دور، لآخر دور. يعني أفتكر أيام الثورة دي، كان رجالة العمارة بيعملوا كده مناوبات إن هُم يحموا العمارة وبتاع، ف ج عارفة اللي هو إيه الستات قاعدين يعملوا لهم أكل اللجان الشعبية وهُم قاعدين بقى يحموا العمارة، وبيخططوا. ومين اللي هينام، ومين اللي هيصحى و فكُنّا كُلّنا واحد. يعني م اتربينا بنات وولاد كمان يعني، ما حدّش مثلًا، كُنّا شباب بنات وولاد مع بعض، ما حدّش اتجوّز من حد، كنّا بن اتربّينا على أننا اخوات فاهمة؟
الله! آه <giggles> أيوه اللجان الشعبية <giggles> <laughs> الله! امم. أخوات كُلكُم أخوات. آه، دي جميلة أوي.
ما فيش حد مثلًا بَص لواحدة بصّة اللي هو هاحِبها والكلام ده ولا حد في العمارة اتجوّز من حد، مع إننا كُلّنا في سن مُتقارب.
إمم إمم، بس أنتم كلكم كنتم مُعتبرين نفسكم اخوات.
بس كُنّا اخوات.

حلو أوي، يعني كويس إن أنتِ بتعيّشيهم الأجواء القديمة على قد ما تقدري، برغم إن المجتمع اللي حواليكِ ما بقاش فيه نفْس العادات دي أو مش بنفْس الروح حتى آآ، تحسّي زي ما أنتِ قُلتِ دلوقتي في موضوع رمضان، أ روح رمضان زمان تختلِف تمامًا عن روح دلوقتي، يعني حتى لو لو تفتكري
إمم. حتى الفوانيس، <chuckles> الفوانيس بقِت عبارة عن لعبة بتغنّي، طَب فين يا جماعة الفانوس، رسمة شكْل الفانوس، يعني إيه الألعاب اللي عمَّالة ترقُص دي وتقول وحَوي يا وحَوي، إيه علاقتها برمضان؟ فاللي هو الواحد مش مستوعِب.
بالضبط. صح. <laughs> أيوه، أيوه، صح. صح فعلًا، عايزة أقول لِك إن الفترة الأخيرة مثلًا ما يقارِب السنة أو السنتين في ناس كتير بقِت تحب إن هي ترَجَّع كل حاجة قديمة، يعني أ دلوقتي لو تاخدي بالِك هتلاقي في ناس كتير دلوقتي بقِت تعمِل فوانيس النحاس تاني، رجعت تاني السوق. آه، يعني
إمم. جميل. دي أحلى حاجة على فكرة.
بالضبط، في في في فئة الصراحة من المجتمَع بقِت تعمل كده، يعني بقِت عايزة ترَجَّع كلّ التقاليد القديمة عشان خايفة إن هي فعلًا تختفي تمامًا. تندثِر فعلًا. إمم.
تندثِر. أيوه ما هو للأسف بالضبط يعني هو ال إحنا اللي بإيدنا إن إحنا نحافِظ على هويّتنا وعاداتنا وتقاليدنا وبإيدنا بقى إن إحنا بقى ننغَرِز بقى في ال في الحاجات الصيني اللي جايّة لنا م مافيهاش روحنا حتى يعني، صراحة الفانوس أبو شمعة ده أ كان من أحلى الحاجات اللي إحنا كُنّا بنحبها رغم إنه كُنّا بنتعوّر وبنتلسع وبيحصَل لنا بلاوي منه، بس برضه ذكريات يعني.
<laughs> اهم. <giggles> صح، صح، صح، أنا الحقيقة بجَد يعني استمتعت أوي بالكلام معاكِ واستمتعت أكتر بالعادات الت الجميلة والتقاليد اللي كانت عندكم في البيت وإن أنتم كنتم فعلًا أسرة كبيرة مع بعض آآ، يعني الواحد بيتمنّى إنه التقاليد دي ترجَع تاني بجد تاني زي زمان، وبجد استمتعت أوي وأكيد لينا كلام مرَّة تانية، أنا متشكِّرة ليكِ جدًا.
أكيد طبعًا. أنا كمان اتبسطت جدًا بجد. متشكّرة أوي.